Hi, ich habe so 'n Problem. Immer wenn ich arbeite, werde ich so durch meine Freundin, durch mein Kind und teilweise durch meine Kollegen so bei der Arbeit zu Hause so voll oft abgelenkt. Und das hält mich irgendwie davon ab, gut arbeit zu arbeiten, so fokussiert zu arbeiten. Hast du da Tipps, wie ich das irgendwie unterbinden kann?
Ja, also, das, äh, ist natürlich völlig verständlich, ne, dass du, ja, bei der Arbeit vor allem dich konzentrieren willst und, äh, ja, deine deinen Fokus, äh, ja, auf eine Sache beschränken willst. Wie ist es denn konkret? Also, hast du ja jetzt schon angesprochen, so Familie und Freunde und Kollegen und so was, wenn die dich unterbrechen. Ist es dann so, dass du schlechter irgendwie dich konzentrieren kannst generell oder dann komplett zumachst und dann, ja, einfach gar nicht mehr zur Arbeit kommst?
Boah, sowohl als auch. Also, das ist oft auch so: Ich arbeite so in 'nem Bereich, da muss ich immer, ja, wie soll ich sagen, Ruhe haben, weil ich, ähm, so so so 'ne Art, wie soll ich sagen, Synchronsprecher bin. Und da ist es halt immer so 'n bisschen blöd wenn ich dann gestört werde. Also, es ist manchmal so, dass meine Freundin dann irgendwie wegen irgendwelchen Sachen zu mir kommt, weil sie irgendwie Hilfe braucht oder 'n Rat braucht bei irgendwas, bei ihren Problemen. Mein Kind will halt Aufmerksamkeit, dann stört das. Und manchmal habe ich das Problem mit Kollegen, wenn wir irgendwie 'ne Aufgabe, äh wenn ich 'ne Aufgabe machen muss und die haben Probleme bei ihren Aufgaben, dann schreiben die mir per s f äh, mit dem Handy und dann vibriert das und ich werde abgelenkt. Und manchmal habe ich dann gar keine Lust mehr zu arbeiten, weil ich halt so oft irgendwie gestoppt werde, weil ich halt diese Ruhe brauche. Ja, dann dann dann kann ich wirklich gar nicht mehr arbeiten.
Ja. Okay, ist es denn, ähm bevor wir dazu kommen, was du ja, ne, theoretisch ja auch dagegen machen kannst, äh, also, so direkt. Hast du denn mal irgendwie das kommuniziert? Also, dass du, ne bei deinem Kind wird das jetzt schwer so zu sagen: „Ja, könntest du mal bitte <chuckles> so leise sein?“ Aber halt so bei den anderen, äh bei den anderen, äh, Mitgliedern der Familie oder bei Kollegen oder so was. Bist du da irgendwie schon mal in die Kommunikation gegangen, um so zu sagen, so: „Hey, okay, das ist meine Arbeitszeit. Äh, jetzt, ne, muss ich mich konzentrieren, also, würde ich darum bitten, jetzt halt irgendwie nichts zu stören.“
Ja. Ja, bei meinen Kollegen eher weniger, weil ich das auch teilweise verstehe, wenn die mir so schreiben, so: „Ja, kannst du mir helfen? Wie spricht man dieses Wort aus?“ Da helfe ich denen, weil ich das irgendwie auch erwarten würde, dass die mir helfen. Aber, ja, bei meiner Freundin und so ist das immer so: Da habe ich das oft kommuniziert, aber es ist irgendwie immer etwas da, wo die mich irgendwie stören müssen. Also, die haben immer irgend 'n wichtiges Problem oder die brauchen irgendwo Hilfe mit Einkäufe rein schleppen und so. Und das sind so, ja, Sachen, da helfe ich gerne, aber nicht während meiner Arbeitszeiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird irgendwie nicht respektiert.
Okay, also, das sind schon Dinge, wo du sagst, okay, die sind die kannst du verstehen, die machst du auch gerne, die sind auch wichtig. Aber es ist halt unpassend so der Moment, wenn du dann dich konzentrieren musst, so bei der Arbeit zum Beispiel.
Ja, genau. Ich ich weiß nicht, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, da ich viel zu Hause arbeite, dass irgendwie das nicht so respektiert wird quasi, dass das so: „Ja, er kann ja zu jeder Zeit und immer arbeiten.“ Aber für mich gibt es nur so bestimmte Stunden, wo ich sehr produktiv sein kann und das ist dann halt voll blöd, wenn ich diese Zeit dann nicht effektiv nutzen kann.
Ja, ne, auf jeden Fall. Hast du's denn schon mal versucht, vielleicht so zum Beispiel jetzt in deinem Arbeitszimmer so 'n Schild aufzustellen, so an die Tür, was man ja, ne, auch so kennt, wo dann so draufsteht, „Bitte nicht stören“, oder ne, irgendwie „Von 10:00 bis 13:00 bin ich fokussiert, bitte da nicht reinkommen, danach ist alles gut.“ Hast du so was schon mal ausprobiert?
Boah, das ist ehrlich gesagt keine so schlechte Idee. Das könnte ich mal ausprobieren. Äh, ist das nicht vielleicht so 'n bisschen albern wie so 'n kleiner Junge, der dann so „nicht reinkommen“, auf seinen so 'n Zimmertür machen würde?
Ja, ja, voll, ne? Also, das erinnert auf jeden Fall daran. Aber in irgend 'ner Weise kann's ja auch förderlich sein, wenn du dann halt, ne irgendwie die Leute wissen, bevor sie dann, ja, reinkommen, vor allem, wenn du dann am Sprechen bist zum Beispiel, dass sie halt wissen: Okay, gerade ist schlecht, ne, oder ja, dass man sich irgendwie wenn das zum Beispiel nichts für dich ist, auf 'ne andere äh, auf 'ne andere Weise verständigt, vielleicht so, äh, in 'ner Familiengruppe oder in 'ner Freundesgruppe, dass man so sagt: „Okay, ne, jetzt bin ich die und die Zeit, bin ich jetzt am Arbeiten“, und da, ne, einfach Bescheid geben, also dass man da in die Kommunikation irgendwie auch geht.
Boah, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe bei solchen Sachen halt irgendwie immer Angst, dass das nicht richtig ernst genommen wird. Wie kann ich das denn, so, gut, ja, verständigen mit meinem Partner, mit meinen Kollegen, dass es auch wirklich so wahrgenommen wird, dass es auch sehr wichtig ist und dass ich nicht gestört werden will?
Ja, also ich glaube, das ist wichtig, dass du, äh, egal, ne, ob das jetzt die Kollegen sind oder deine Freundin zum Beispiel dass du halt klar machst: „Ich, ne, möchte Zeit für dich aufwenden und das ist wichtig, was du sagst und ne? Das ist ich stelle jetzt nicht irgendwie die Arbeit da drüber.“ Aber, ne? Dass du denen das Gefühl gibst, dass das dass du Zeit für die hast, aber grade halt nicht und dass es nicht mehr so lange braucht. Aber du so sagst: „Okay, jetzt diese 2, 3 Stunden oder so, da muss ich mich wirklich so konzentrieren, aber dann bin ich so komplett für dich da, weißt du?“ Und dass du auch so sagst, äh, warum das überhaupt so wichtig ist, also wie du dich quasi fühlst, äh, wenn das ne? Wenn du jetzt gestört wirst bei der Arbeit und was das auch für Folgen hat, wenn du dich halt nicht konzentrieren kannst. Das könntest du dann ja auch so aufzeigen quasi.
Mhm. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist schon 'ne ziemlich gute Idee. Also, ich brauche, ne, definitiv mehr als 2 Stunden. Da habe ich halt so diese Sorge so, wenn sie halt mit den Einkäufen Hilfe braucht das ist jetzt so 'n Beispiel, das passiert relativ oft. Wie baue ich das am besten da in das Ganze ein? Weil i ich w g traue was heißt ich traue ihr das nicht zu, aber ich will nicht, dass sie das macht. Weil das ist teilweise sehr schwer und so und dann muss die da so 2 Etagen hochlaufen. Wie wie kann ich das in dieses ganze System einbauen, dass ich auch ab und zu zwischendurch dafür irgendwie Zeit habe? Gibt's da auch 'n System für?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also, da kannst du was gegen machen. Äh, davor würde ich dich aber noch mal fragen, wie du dich, ja, dabei so genau fühlst. Also, jetzt wenn du jetzt arbeitest, ne, und und sie bringt jetzt irgendwie den Einkauf hoch oder, äh, ist dann beim Einkaufen. Hast du dann so das Gefühl, so: „Okay, Mist, ich muss jetzt da helfen oder ich muss das jetzt da machen?“ Oder hast du dieses gegenteilige Gefühl, dass du sagst: „Ja, ich will da sein, so, ich will immer da sein, wenn sie quasi einkauft und mich hindert so die Arbeit so bisschen da dran?“
Oh, sowohl als auch, das kommt drauf an. Das, äh wenn so der große Wocheneinkauf gemacht wird, dann möchte ich eigentlich voll dabei sein. Ähm, einmal um zu helfen mit dem Tragen und auch so mitzubestimmen, was eingekauft wird. Und das ist auch ja, die Arbeit hindert einen extrem davon. Das 2. ist auch halt so, wenn sie das dann macht dieses so ich kann da nicht so fokussiert arbeiten. Ich weiß, die ist jetzt einkaufen, die wird jetzt zurückkommen in vielleicht 'ner Stunde. Und dann kann ich auch nicht so gut arbeiten diese einen Stunde, wenn ich auch weiß, ich habe diese eine Stunde, weil ich immer so hier die Erwartung habe, dass sie jeden Moment irgendwie kommen wird und dann, äh, mich anschreiben wird. Und das ist halt immer so es ist sowohl als auch, so, das ist das voll das komische Ding.
Ja. Okay. Ja, ne, kann man voll nachvollziehen. Du hast dann die ganze Zeit diesen Gedanken einfach und bist im Endeffekt in dieser Stunde oder in dieser Zeit nicht mal so richtig konzentriert, weil du's halt im Hinterkopf hast. Da würde ich dir empfehlen, dass man das tatsächlich dann, ja, irgendwie per WhatsApp oder so dann dann kommuniziert, oder? Also, wenn sie jetzt zum Beispiel einkaufen geht
Genau.
ähm, i muss jetzt nicht der Wocheneinkauf sein, sondern einfach, ne, generell. Dann kann man ja irgendwie Bescheid sagen. Äh, da kannst du ja sagen, dass sie halt Bescheid sagen soll, wann sie genau geht, also, welche Uhrzeit. Und dann weißt du: Okay, genau zu der Uhrzeit, äh, wird sie halt zurückkommen oder, ne, geht sie irgendwie einkaufen. Und dann kannst du also, könntest du dir vorstellen, das dann auch so, ja, mit einzuplanen in deinen Zeitplan, wenn du so die konkrete Zeit hast?
Oh, das ist eigentlich ziemlich gut, also, wie so 'ne quasi so 'ne Pause meinst du?
Ja, genau, wie wie 'ne Pause. Das ist ja 'ne ne, 'ne noch bessere Idee. Dass du's dann, äh, verbindest irgendwie und sagst: „Okay, ich mache genau zu der Zeit 'ne Pause, äh, wo sie halt einkaufen geht oder wo ich den Einkauf dann, äh, mit hochtragen kann.” Weil, ja, du dann ja supereffizient ja auch Zeit sparst und trotzdem Zeit dafür findest, was dir ja auch wichtig ist, ne?
Oh, das ist 'ne echt gute Idee, weil wie gesagt, das das das stresst mich, aber so kann ich das, glaube ich, viel besser so, ja, wie soll ich sagen, in meinen Arbeitsplan so einarbeiten. Ich glaube, das müsste ich mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie lang ich dafür brauche. Also, du sagst, ich soll das komplett zu 'ner kompletten Pause machen. Also, nicht nur einfach, ähm, hier die Einkäufe reinbringen, vielleicht dann was essen oder so oder kurz 1/2 Stunde, Stunde Zeit mit denen verbringen. Meinst du so 'n so 'ne Pause?
Ja, also, es kommt natürlich immer darauf an, wie du selber deine Pausen gestaltest, also, was 'ne so entspannte und effektive Pause es fü äh, für dich so ist. Aber wenn du zum Beispiel in deiner Pause noch Zeit findest, diese Dinge irgendwie zu machen oder dich um, ne, diese Sachen zu kümmern, wo die meisten was halt so von dir wollen, wenn du am Arbeiten bist, dann wäre es auf jeden Fall 'ne, äh, schlaue Lösung, irgendwie danach halt, ja, zu gucken, ne, dass du das genau in der Zeit machst? Oder würdest du sagen, das ist wirklich so, dass du, ja, ne, irgendwie durcharbeitest und nicht so wirklich diese diese Pausen hast und lieber dein Pensum hast, was du abarbeitest und dann quasi verfügbar bist?
Boah. Das ist 'ne echt gute Idee. Momentan mache ich das ja so chaotisch, aber ich glaube, wenn ich diese Struktur hätte, würde mich das, glaube ich, viel weiterbringen. Das würde, glaube ich, auch sehr viel so diesen Stress und, ähm, ja ich fühle mich teilweise eingeengt dadurch. Das wird das, glaube ich, alles so aufheben. Das ist ziemlich gute Idee. Also, so zusammenfassend soll ich auf jeden Fall hingehen und ja klarmachen, was so meine Arbeitszeiten sind, dass ich nicht gestört werden möchte. Und ich soll dann auch so richtige Zeitblöcke einsetzen, wo ich so Pausen machen kann, wo ich mit dem Alltag 'n bisschen helfen kann, wo ich meinen Kollegen vielleicht 'n bisschen helfe. Und so denkst du, könnte ich diese Unterbrechungen viel besser managen, richtig?
Auf jeden Fall, vor allem, äh, wenn du dann feste Zeiten hast, weil irgendwann gewöhnen sich deine Kollegen und deine Freundin und so gewöhnen sich ja dann an 'ne bestimmte Zeit, wo du dann da bist, ne? Und und wo du dann auch Zeit hast. Und, äh, wenn die sich daran gewöhnen, dann wissen die auch Bescheid: „Okay, ne, da können wir irgendwie, äh, auf dich zählen und da, ja, ist er dann verfügbar und ist halt nicht am Arbeiten.“ Vor allem nimmt es denen ja auch die Angst dann, dich zu stören bei der Arbeit. Also hat es ja viele Vorteile, wenn du das so machst.
H hört sich schon mal sehr gut an. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde das auf jeden Fall umsetzen und werde dir dann auch berichten, wie das wie gut das funktioniert. Ich hoffe, das hilft.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall an dich, dass du das schaffst und ja, probiere es einfach mal aus.